Mình cũng nghĩ vậy, mình, kiểu, ơ, bây giờ, kiểu, giới trẻ, kiểu, bị lệch lạc quá, truyền thông bẩn nhiều nên là <tsk> phải phải có, kiểu, người định hướng cho việc truyền thông này nè, kiểu, ph ơ, ờm, có thể là sau này người ta sẽ ra những luật về truyền thông mạng á.
Ừm. Chính xác. Ừm. Thực ra là bây giờ cũng có ha, nhưng mà chưa có được chặt chẽ lắm.
Để giới hạn, hoặc là ừm, Bây giờ, kiểu, mới, ơ, bước đầu thôi.
Ừm. Còn sau này thì sẽ ra những cái luật, kiểu như là, chặt chẽ hơn và mang cái tính răn đe nhiều hơn nhỉ?